ま、そうですよね。でも、ま、東南アジアのその真夏大体暑い国に行くとやっぱり、んなんですかね、腐った匂いっていうか、まあ、
うーん。 うんうんうんうん。 うんう うん。 ああ、なるほど。確かに。
あとはやっぱり貧富の差が激しい国だと、やっぱりね、あの、お風呂に入られない方とか、そう、ううそういうちゅうとかも、たまにぷーんって感じたりとかは
うん、そうですね。 ああ、確かに。体臭が。 うん。 ああ、ありますね。そうですね。あ、確かに。その体臭って言えば、ベトナムとか。
うん、ありますね。 うん。 あ、ベトナムは行ったことないんで、どどうなんどうなんですか？
うん、ありましたね。 ベトナムのホーチミンあの、なんだろう、町はちょっと、まあ、なんだろう、食べ物は美味しいんですけど、でもなんか、うーん、街はあんまり綺麗じゃなくて、結構やっぱり車よりもバイク社会で。ま、排気ガスと
<coughs> はい。 ああ、じ自転車とかね、バイクが多いですよね。
そう。そうですね。で、川が汚くて、私クルーズにクルーズのクルーズっていうか、なんかその、あの、島をちょっと回るっていうのを乗ったんですけど。あの、そのな船の中でお食事をなんか取れるっていうか、食事いただけるっていうのに乗ったんですけど。
ああ、 はい。 うん。 ふーん。 はい。
ま、とにかく、なんか食べ物は美味しいんですけど、川が臭くて、なんか川食べてんのか、<laughs> なんか食べ物食べてんのか分かんないぐらい臭いっていう。どぶ川みたいな匂いが、なんか立ち込める中で、なんか昼なんか朝食を取ったっていう
はい。 <laughs> ああ。 ああ。 はい、はい。 ああ、それはちょっと食欲失せちゃいますね。
のが、そうなんですよ。残念だなと思って。それは、そう。
うーん。 なるほど。景観はいいけど、あ、匂いがっていう。ああ。
そう。 そうですね。そう、それで思い出しましたけど、ほんこ香港じゃない、えっと、上海もそうで。上海もナイトクルーズとかがあって、で、その、ナイトクルーズに
はい。 はい。 はい。はい。
はい、参加したんですけど、すごい夜景は綺麗なんですよ。夜景はものすごい綺麗なんですけど、川がめっちゃ臭くて。
はい。 ああ。
そう、だから
そうひ干上がっちゃってるというか。

なんかこうしどうしてもなんかトイレに行きたくて、公衆トイレが、なんか、あって、そこに入っあの、友達と入ったら、なんかぬ、何て言うのかな、仕切りが無くて。トイレだけが並んでる、便座だけが便座っていうか便座もなんか、日本の和式
なん はい。 はいはい。
的な、あの、ま、穴が開いてるバージョンみたいなのが、ま、ボットン系かな。でもそういうのが、なんか4つぐらい並んでて。で、ドアも
はい。 田舎の方だとそうですよね、なんか汲み取り式で、うん、ぷま、いわゆるドブみたいなところに開設して、で、水流すみたいな。そうですね。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
うん、なんか、側溝みたいな。 そう、でもその流すところもなく、多分その、日本で言うボットンが、あの、仕切りが仕切りとかも壁も何もドアもなく、そのままなんか、あの、ろろくじょうぐらいのところに、ボボボって全部並んでて
うん。 <laughs> 丸見えってことですね？お尻が。 はい。
うそう、びっくりした覚えがありますね。でも入らざるを得ないので、友達に見張っといてもらって、誰かが来たら教えてって言って入ったっていう記憶がありますな。うん。
ああ、 まあ。 なるほど。 確かに、中国のちょっとトイレは衛生的に、今をどうま、何十年も前にい行ったことしかないんで、今どういう状態かはわかんないんですけど、ま、日本のトイレが良すぎちゃうんで
ああ。 うん。 うんうんうん。なるほどなるほど。うん。 はいはい。 そうですね。
海外のトイレは結構あれですね。
うん。
うん。うん、ねうん、ネックですね。はい。
ひどいですよね。 ですね。なんかありますか？なんか、旅行中に、嫌な臭いして、うわって思ったような経験とかって。
やな臭い。嫌な臭い。
うん。 だんか、日本と違う独特な臭いみたいな。ま、あ、それは結構あると思うんですけど。
はーい、はーい。

うん、何なんですかね。か、ま、夜だからあんまり川の水質とかは見えなかったですけど、なんかせっかくの景色で、なんかみんな外出て写真撮ってるんですよ。あのデッキのとこに出て。で、確かに綺麗なんですけど、臭さとの戦いみたいな。なんか、そう。
うーん。 うんうんうん。 はい。 はい。 うわ、いやでも、私も上海行ったことあるんでわかるんですけど、ホテルのシャワーを浴びようと水出したらあの水槽のなんですかね、水のような匂い、はい、魚のなんかなんか生臭いというかなんというかまあ、それ結構衝撃でしたね。あとはやっぱり、水が飲めない国が結構あるじゃないですか。そうすると、やっぱりあれですよね、うんうん、なんうんうん、く臭いっていうか、うん、飲めないわけがわかるなっていうか
はいはいはい。はい。はい。 はい。 ああああああああ、そう。あ、いいですね。 そう、なん、うまく再開。 うん。 確かに。 うんうんうんうん。 ありますね。 確かに。そう。 そうですね。 確かに確かに。そうですね。
はい。 だから日本はいかに恵まれてるというか、島国でね水も豊富で水道水飲めるなんて
うんうん。 うんうんうん。うん。 うん。 綺麗ですもんね、水はね。そうですね。
綺麗ですよね。うん、それはありがたいですよね。
確かにありがたいですね。そうそう思います。だってうん。
はい。で、ぎゃあの、あ、すいません、逆に、旅行でいい匂いを感じた思い出はありますか？
どうぞ、すみません。 いい匂いですか？いい匂い、なんだろう？
はい。 臭い匂いじゃなくて、いい匂い。

選べるんですか？へえ、じゃ自分の好きなはい。
そう、選べるんですよ。でちゃんとねしてくれて。そう、全部、全身、こうなんて言うんです、整えてくれるっていうのがあって、女性にはすごいいいと思いますね。
ああ。そう。 ああ、それはいいですね。香りは大事ですよね。 はい。
そう。 香りもそうですし、なんか爪とかも、なんか全部綺麗にしてくれるんですよ。
オイルでってことですか？ネネイ
お、あ、オイルもですけど、ネイルも
へえ。ああ、それはいいですね。
も全部してくれて。 いいですね。ヘッドスパも全部やってくれてたり。はい。そうですね。
あ、ヘッドスパ、ああ、それはやった方がいいですね。ああああ。バリか、バリは行ったことないですね。
やった方がいいですね。 そう。 バリ。いい。え、あとパラオもいいですよ。パラオのマッサージも最高でしたね。なんか、ヴィラみたいなところに、あのマッサージのところがあって
へえ。 はい。 はい。
何て言ったんだろう、植物園みたいな、大きな植物園の中に、そのヴィラっていう何かこう建物、なんか木でできた建物があるんですよね。 なんかそういうところに、あの、歩いて行くんですけど、それでもう1人、あの、なんだろう、マッサージの人が1人専属でついてくれて。で、1人そのヴィラ、1つの、何、小屋に誘導されて。で、そこでマッサージを受けるっていうのはすごい良かったですよ。
はい。 へえ はい。 へえ。 ああ、なるほど。 はい。 ああ、まあ、それは贅沢ですね。
贅沢でしたね。うん。そう、貸し切りで。そうですね。またなんか香りのお香も炊いてくれるから、それもなんかすごく、あとなんかすごい素敵な音楽、なんかこうリラックスゼーションの音楽が流れてて。そこで、なんかマッサージ1時間とか受けるみたいな感じのすごく最高なご褒美だと思いますね。<laughs>
ええ、貸し切り状態ですよね。ええええ。 ああ。 はい。 はい。 ああ、それはいい。 ああ、それはいいですね、バリ行く機会あったら
いや、それはいいですね。景色も素晴らしいところで、ほんとに自然が好きな人はいいんじゃないかなっていうところですね。
ああ。 ああ、なるほど。
うん、そうなんですよ。意外に知られてないんですけど、パラオはほんとにいいですね。食べ物も美味しいですし。魚介とか。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
合いますね。そうなんです。はい。いやいやいや、楽しかったです。ありがとうございます。またよろしくお願いします。

いい匂い、なんだろう、いい匂いつったらイタリアとかですかね。
はい。 イタリア、へえ。
イタリアは、ほんとになんかびっくりしたのが
はい。
やっぱ、なんか皆さん、お洒落なんですよね。空港着いたら、もうなんかみんな、ブランド着てるみたいな感じの、なんかすごい格好身なりが素敵で。で、皆さんお洒落なんですよね。なんかすごいお年寄りの方も、きちんとしてて。
ああ、はい。 ああ。 はい。 ああ。 ええ。 ん、へえ。じゃ、テレテレビで見る感じと全く一緒なんですね。へえ。
そう、あれも 見る感じと、ほんとに同じ感じで。そうなんですよ。すごいなんか、素敵に着こなしてるっていうのがあって。
<clears throat> はい。
だからなんか、香りも気遣ってるのか、やっぱり多分フレグラントというか、なんかこう、香水じゃないですけど、なんかそんなくっさいものじゃなくて。うん、なんかすごく、なん
香水ですか？はい。 はい。 柔軟剤とかですかね？
柔軟剤もあるかもしんないですね。 すごくいいいい香りだったなっていうイメージはあります。
うーん。 ああ、なるほど。
そうですね。うん、意外に。
ね、国によって違いますよね。
うん、違いますね。どっかありますか、いい匂いだったところ。<chuckles>
うん。うん。 いい匂い、うんとそうですね、タイ
はい。 うん。タイ？
タイ行った時に、そういうなんかあの、やっぱり仏教の国なんで、そういうなんなんですか、お香とか
はい。 ああ、確かに。 うんうんうんうん。
が好きなんで、そういう匂いが、その、ま、観光地で、そういう涅槃像とかそういうところに行くと、ま、お香があちらこちら焚いてるんで、そういう匂いが、ま、日本でもよくうん、線香焚いたりとかするするじゃないですか、それがほっとするのと一緒で、そういうあのタイの、そういうお寺とか行った時に、ほのかに香った香りが結構癒されますね。うん。
はい。 うん。 うんうん。うん。 ああ、確かに確かに。 うんうんうんうん。 うん。 確かに、そうですね。 うん、うんうん。 うん。 うん。 ああ。いいですね。確かに。あ、お香系と言えば、バリとかもすごくいいですね。
ああ、そうですね。バリは行ったことないですが。
バリは、すごい、いいですよ。あのお香もそうですけど、ななんだろう、エッセンシャルオイルとか、結構使う人がいて。
はい。 はいはいはい。 ねねえ。
そう、私スパに行ったんですけど、その時に、すごいその香りも選べて
はい。 体に塗るんですか？
うん？あっ、体に塗るのと、あとはその、なんか、なん、何、フラワーバスみたいな、なんかそういうのがあって、エッセンシャルオイルを選んで入れてくれて、そこに入るみたいな。あの、マッサージ受けた後
から はい。 ええええ。 はい。 ああ。へえ。
っていうのがあって